Anladım, anladım. Yani gayet doğru söylüyorsun aslında. Çünkü i insan bir değişiklik yapmak istediğinde bile içine bin bir türlü şüphe düşüyor. İşte, ev sahibim: "Şöyle der mi, böyle der mi, şunu yapmasam mı?" eee, şeklinde. Diyorsun sanırım yani gerçekten doğru söylüyorsun. Peki, sen bunu daha çok bir yatırım olarak mı görüyorsun yoksa orası benim yaşayacağım yer, benim, eee, yuvam olacak şeklinde mi düşünüyorsun?
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya aslında, eee, her zaman oturduğum evin, eee, aslında benim olması taraftarıyım ama, eee, biliyorsun biraz zor oluyor bu şartlarda ev almak da o yüzden. Hani, krediyle de olsa yine de kiracı olmak yerine borçlu olmak daha mantıklı geliyor bana. En azından, hani, evi satarsam bir daha yine ödeyebilirim gibi geliyor borcumu. Oturduğum süreyi, hani, çıkarınca yine mantıklı bir, eee, hesap oluyor aslında. Mesela ben bir ev almıştım, 1 artı 1
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Çok güzel.
Onun mesela öderken, eee, öyle bir indirim olmuştu, faiz indirimi olmuştu böyle ilk evini alacak olanlara. Evet. <chuckles>
O, evet, evet, evet, süper çok çok iyi denk gelmiş gerçekten.
Bir şanslıydım o konuda da. Yani kiradan çok az fazla ödeyerek, eee, ev sahibi olmuştum ama tabii şu an daha farklı olabilir. Eee, sanırım güncel durum biraz daha farklı tabii.
Çok iyi bir fırsatmış gerçekten evet. Evet, evet doğru söylüyorsun yani gerçekten, böyle, şeylerin arada olması, eee, ev almayı düşünen insanlar için, özellikle genç insanlar için çok iyi bir fırsat bence de. Eee, Peki
Hı hı. Evet. Ya böyle 30 yaş altına aslında biraz daha, böyle, fırsatlar oluyor. Bence, böyle, fırsatları değerlendirmek lazım ama şey sıkıntı, işte, o ilk peşinat. Peşinatı peşinat bir şekilde ya biriktirmek lazım ya birinden borç almak lazım, hani. Faizsiz.
Evet. Kesinlikle. Evet, evet, yani zaten, eee, peşinat kısmı olmasa muhtemelen herkes ev sahibi olurdu yani herkes o kadar, eee, harcıyordur öbür türlü muhtemelen baktığımız zaman.
Ya evet, peşinat aslında ödedikten sonra dediğim hesaba geliyor. Mesela şu anda hadi sana şöyle bir örnek vereyim. Bundan, eee, neredeyse 5-6 yıl önce, evet 5 yıl önce, eee, dediğim gibi ev, evler ben alırken ₺1.000 kiralanıyordu. Ben de ₺1.350, eee, kredi ödüyordum ilk aldığımda.
Evet. Evet, çok çok iyiymiş gerçekten. Çok iyi bir fiyata bulmuşsun, evet.
Şu anda kira, kiralar mesela şu anda 16.500 oldu ve ben hâlâ 1.350 ödüyorum. Hani, şu an orada oturmuyorum ama, hani, hem benim için bir gelir de oldu diyebilirim sana.
Evet. Evet.